Ja, und, äh, ich habe 2, 3, ne, 3 Freundinnen, äh, die sind Lehrerinnen, ja? Und, die haben da wirklich 'n äh, wirklich 'n Lied zu singen, ähm, in Bezug auf die Schüler, ähm, die 'ne immer geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, ja? Dass die sich wirklich mal 'ne Zeit lang konzentrieren können und sagen: „Ja, mal so machen wir das jetzt," ne? Hey, was ist das, ne? Also, ich muss jetzt einfach mal den Meckerer machen hier. <laughs>
Mhm. Ah, interessant. Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Ja. Ja, sie ja, ganz klar in der Schule, ne? Gerade wenn Kinder da wirklich in der 5 Minuten Pause oder in ihrer Hofpause dann nicht mehr irgendwie Fußball spielen, sondern wirklich dann 5 Minuten oder 15 Minuten nur am Handy da sind, natürlich ist dann dein Konzentrationszentrum dementsprechend, ja, ausgelaugt, ne? Weil du eben so diese diese riesigen Reize da hast und dich dann nicht mehr auf simple Sachen konzentrieren kannst.
Ja. Ja. Ja.
Mhm.
Also, <sighs> es macht mich irgendwie ratlos, ne? Sag mal, ich habe da so 'n Begriff gehört, der heißt Digital Detox Phase. Was ist das denn? Erklär mir das doch, bitte mal.
Mhm. Okay. Ja, unter Digital Detox versteht man so viel wie wirklich komplett auf, ähm, ja, auf digitale Sachen zu verzichten. Also, dann wirklich zu sagen wenn ich sage: „Ich mache jetzt 'n Digital Detox für 'ne Woche," dass ich dann wirklich nicht am Handy bin, sondern wirk nur, ja, zum Beispiel aufs Telefon zugreife oder auf Whatsapp und komplett auf die ganzen Social Medien, ja, einfach verzichte.
Aha. Ah, der Begriff klingt ja schon mal cool, ne? Äh, ne? Also, wenn ich denn sage: „Hey Leute, ich bin aufm Digital Detox, ne?“ Äh, dann werde ich doch, äh, ganz interessiert angeschaut und dann sagen die: „Boah, ey.“ Und <laughs> der. <laughs>
Mhm. <chuckles> Ja, das stimmt. <laughs> Mhm. <laughs> Klingt exotisch, ne? Ja. <laughs> Aber ich glaube, ist tatsächlich in der heutigen Generation ist das sogar 'ne ziemlich ja, oft verwendete Methodik geworden. Also man hört's tatsächlich immer öfter und wird gar nicht so verwundert angeguckt, wenn man das bewusst auch anspricht.
<chuckles> Ach.